Nah, di kesempatan itu aku nggak tahu kenapa aku bingung juga mau nelpon temen-temen tuh nggak ada yang bangun, mau ke tempat servis juga nggak bisa, sedangkan ada kerjaan yang harus diselesaikan pagi itu juga gitu kan. Nah
Iya? Heeh? <chuckles> Eee, iya. Iya betul, heeh, betul betul.
akhirnya Mbak, ini agak lucu sih sebenarnya, aku tuh chat aku tuh, eee, kirim-kiriman pesan, aku chatting sama ChatGPT. Jadi, aku <chuckles> apa ya, ini
Heeh? Heeh, heeh, oke. Tanya tanya gimana nih? <chuckles>
Iya, aku tanya, jadi aku foto, "Ini, gimana ya laptop aku kok seperti ini? Kamu tahu caranya enggak?" Jadi benar-benar kayak, chatting sama temen gitu kan terus ChatGPT-nya juga jawab. "Aduh, kayaknya laptop kamu rusak deh, sebentar ya aku." Iya, jadi kayak, wah, ini benar-benar, apa ya, teman online, eee, teman online yang nyata gitu, agak kaget juga sih, heeh, gitu. Mhm.
Heeh. <chuckles> Heeh, betul betul. <chuckles> Mhm. Iya, benar benar. <laughs> Iya. Betul betul. Iya, betul betul, temen temen temen temanku malah ini Kak, apa namanya, eee, dia lagi bete gitu kan mungkin habis, ini ya, patah hati gitu kan ya. <laughs> Terus lucunya dia tuh kan mungkin dia nggak punya teman yang bisa buat, eee, curhat gitu ya atau apa itu, terus dia itu, eee, ini sih temanku aku ini cowok teman aku ini cowok. Jadi, dia itu terus buka ChatGPT gitu kan, dia nih ngobrol tanya-tanya gini gini gini, gitu. Jadi, eee, tanya tentang, apa, hubungan hubungan, apa, asmara gitu, dijawab sama ChatGPT-nya, ya lucu-lucu saja. Jadi, dia itu kayak apa namanya, "Ih, kok lucu banget sih jawabannya?" Jadi dia itu kayak <chuckles> kayak ngobrol gitu kan, iya mungkin jawabannya enggak enggak se sesensitif kalau ngobrol sama orang ya. Tapi dia itu akhirnya, mer eee, karena ada respon, dia ka kayak kaget terus habis tuh, "Ih lucu juga ya ngobrol sama ini," gitu. Jadi dia kayak mainan akhirnya sama ChatGPT itu ngobrol sama itu, gitu Kak, lucu gitu. Jadi <clears throat> mhm, lucu jadi kayak, eee, malah, eee, kayak lebih perhatian gitu loh, eee, "Kamu mau enggak aku kasih tahu gini gini," gitu. <laughs> Heeh, iya bener makanya, <laughs> itu lucu banget sih. Tapi ya, apa namanya, itu baru sekarang kayak gitu ya, enggak tahu entar kalau ke depan gimana? Nggak bisa bayangin sih <laughs> horor juga sih sebenarnya. <laughs> Mhm.
Apa tuh? Heeh? Heeh. <chuckles> Heeh. Mhm. Mhm? Apa tuh? Heeh? Oh. <laughs> Heeh. Iya. Mhm. Iya iya iya iya. Lucu banget, mhm. Kalau heeh? Waduh. Nah, benar benar, aku merasakan apa yang teman Mbak rasakan, asli! Beneran, Mbak? Heeh, aduh. Iya iya iya. Aduh, iya juga, benar, karena kadang apa ya, eee, yang namanya kita kan manusia sekarang itu kan cenderungnya lebih ke individu ya sendiri-sendiri karena ada gawai-gawai HP itu kan semuanya kan perangkat individu ya, Mbak, ya? Takutnya nih mungkin dengan maraknya AI atau mungkin VR ya, kan kalau VR tuh kan kelihatan lebih nyata banget kan?
Heeh. Betul, betul. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya, betul. Mhm mhm, iya. Nyata, heeh, iya benar, karena ada bentuknya, heeh.